Ja, da gab's auch, äh, ja, tolle Gespräche, ja, mit unseren mit unseren Nachbarn dann, ja, als wir unseren Hund da, äh, zugelegt hatten. Ja, da war er noch 'n kleiner Hund, ja, so 'n Welpe und so weiter. Da war er noch richtig quirlig. Und ja, die die wollten dann alle, äh, unseren Hund so auch in in den Armen halten, weil das war dann noch so 'n kleiner so 'n kleiner Knopf, ja. Aber der hat dann schon der hatte schon damals hatte er's faustdick hinter den Ohren und hat dann auch mal mit seinen kleinen Haifischzähnchen da hatte ja da noch die Milchzähne und die waren schon so wie ja, so Piranhazähnchen. Und die waren dann schon echt schmerzhaft, ja, wenn er sich dann mal Der hat dann halt so 'n biss ja, aus aus aus Spielerei, sage ich mal, hat er sich da so 'n bisschen festgebissen, ja. Und es war natürlich schon schon schmerzhaft als ja, da habe ich auch so die einigen Wunden gehabt und ja, d d das das gehört dazu. Ja, bei so 'nem kleinen Welpe, der ist natürlich da so richtig so richtig bissig. Ja, und dann muss man den auch ordentlich immer immer auslasten. Ja, sonst hat er da wirklich die die Schuhe auch genommen. Und, äh, ja, der ist dann dann mit den Schuhen da im Haus spazieren gegangen und hat da genau, also das war dann das war dann wirklich ja, da war richtig lebend in der Bude, sage ich mal, ja, als der da noch sei wirklich ja, seine Welpenzeit da hatte, das das war ordentlich, ja.
Mhm. <chuckles> Ja. <giggles> Mhm. <giggles> Lustig. Genau. Mhm, mhm. Ja. Ja total, ne? Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Lustig. Okay. Mhm. Ja, schön. Mhm, wie wie w was habt ihr da genau für 'n Hund?